Olha, porque aí você já tá muito tempo na cama, já passou do tempo que você necessita pra se pra se sentir ativa. E você você sente, assim, uma mudança ao longo da sua vida? Ah, a qua a qualidade do seu sono ele ele mudou com e assim, ao longo da vida, né, de quando você era pi de quando você era jovem até agora, eh eh, é. Piorou?
Uhum. Sim. Sim, sim, sim. Piorou, né? <chuckles> Piorou. Piorou, piorou. <laughs>
É mesmo.
Claro, piorou.
Você diz que você faz uso de melatonina pra dormir. Faz tempo que você começou a adotar esse esses esse método?
Sim. Eh, tem uns 3 anos já, eh, eu comecei com a dose de um um miligrama, né, de de melatonina, agora a minha médica disse não, não, agora tem que dar 2, porque parece que já tá te o seu corpo já acostumou.
Ah tá. Uhum. Certo.
Só que eu vi eu notei uma diferença enorme também nas minhas fases do ciclo menstrual, na qualidade do meu sono, o quanto interfere.
Uhum. Olha. Certo.
É, por exemplo, quando eu tô em um período de ovulação, o meu sono é mais agitado.
Uhum.
É como se eu não relaxasse, sabe, como eu durmo fecho olho mas não acordo repousada, Eu não sei, provavelmente, né, hormônio, o corpo trabalhando ali pra pra fertilizar alguma coisa. <chuckles>
Olha. Aham. Certo. É, exato, quer te acordar.
Não, não da uhum. Mas é, enfim, é isso, eh, muda o muda também muito, sabe, no no meu desempenho cognitivo, por exemplo, eu quando tô no meu trabalho, eu não consigo, não consigo me concentrar em nada, que as pessoas me falam, né, porque eu trabalho em um ambulatório médico, então as pessoas vêm, contam o caso faço eu faço a triagem praticamente, né, gente é incrível, entra em um ouvido e sai no outro.
Certo. Certo, uhum. Aham. Ok, tá.

São, é como se diz, indoor.
Ah, tá.
São é, então tem esse problema eles fazem
Hã.
fazem qualquer horário, sabe.
Certo, tá certo. O corpo fica cansado porque se for no meio-dia por exemplo com o sol, de repente tá calor, né.
Ah, total.
É. Então você vai pra cama 7 uhum. Então você vai pra cama cedo. E você consegue
Não, não, não tem esse problema, sabe. Não, eu vou pra cama cedo, cedo, acordo 6h30.
Tá. E você consegue cair no sono ali depois de uma meia hora? Porque a impressão que eu tenho é que quando eu vou pra cama mais cedo, eu rolo, rolo, rolo, mas eu só consigo cair assim, adormecer mesmo no horário de sempre. Então às vezes nem vou pra cama cedo, porque eu vou dormir, tipo 22h, não adianta eu ir às 19h. Com você é diferente, né, quando você tem essas provas você consegue da dormir mais cedo, assim, de fato, né, cair no sono?
Uhum. É verdade. Consigo, assim, eu tenho essa coisa que é boa, que na hora que eu deito eu durmo. <laughs> Sabe, eu acho que independente do horário, eu não tenho esse problema, sabe. Eu acho que cada um também eu a tem sim a média do tempo total de que uma pessoa pode dormir, que deve dormir por uma questão biológica, mas eu acho também que quanto mais a gente vai na frente, né, com a idade e tudo, mais <chuckles> o corpo precisa do sono mais de qualidade.
Independente do horário? Olha. Uhum. Uhum. Uhum. É mesmo? Você não tem impressão que quando você tá com mais idade você não precisa dormir tantas horas? Eu digo isso porque eu lembro da minha vó. Eu eu sempre achei que idoso acordava cedo, a minha avó acordava cedo, assim, do nada, assim, acordava 4h, ia varrer quintal, varrer quando a gente acordava às 7h a casa estava pronta já, porque ela tinha acordado e feito tudo. Você acha que isso acontece com idosos?
Ai, com certeza. <chuckles> Ah.

Entendi, eh, é verdade, porque não foi um sono reparador, né, para você.
Uhum. É, né, além da do do que cada um da experiência de cada um tem justamente, a que a questão n científica, né, mesmo, é verdade, né, assim assim, eu vejo que eu fico me sinto feia também, <giggles> no dia depois, sabe, quando eu me olho no espelho, eu sinto como se o rosto fosse um pouco mais enrugada como se tivesse e é verdade, né, o o sono ajuda.
Tá. Uhum. É mesmo, olha só. Aham. Tivesse ali bolsas, né, no em embaixo dos olh as as olheiras, tá, certo.
Uhum. Mas é durante aquela fase do sono profunda quando a gente tem a reparação dos tecidos, né, que o corpo libera hormônio do crescimento pra reparar os músculos tudo, então se não tem aquilo ali eu sinto demais, principalmente assim uhum, eu faço esporte, eu sou atleta de corrida, né, de 100 metros, é.
É. Olha isso. Tá, olha que bacana, de quê? De 100 metros, tá.
Aham, e aí que que acontece, eu sinto quando eu estou naquele período, né, que eu estou preocupada com alguma coisa, que tem qualquer coisa qualquer coisa que tá perturbando o meu sono, é horrível, praticamente é um efeito dominó, sabe, cai tudo na minha rotina, eh, eu normalmente gripo, porque o sistema, né, imunológico vai lá embaixo, uhum, não
Certo. Uhum. Ah ba monológico cai, é! E e normalmente quanto tempo de sono para você é um sono que você considera reparador?
Olha, para mim não menos de 6 horas e meia por aí, 6, seis e meia, 7 horas, é, mas eu tenho tipo uns horários
Olha. E não é tanto, né, porque normalmente as pessoas dizem que é de 8 até 12, de repente.
Aham, aí eu adoro, eu gostaria muito de dormir 12 horas, só que o problema é que depois
Tá, mas com 6 horas e meia você já tá, assim, disposta, você já já já dormiu o tanto que você precisava.
Ah, com com meu belo comprimidinho de me de melatonina, claro, é é a qualidade, né, do sono, normalmente quando eu consigo dormir 8 horas, 9 horas quer dizer que eu não não repousei bem, sabe.
Certo. Certo, sim, uhum.
Quando eu durmo as minhas 6 horas e meia máximo 7, que eu acordo assim, que eu durmo bem, sem interrupção nem nada e que acordo disposta é outra coisa sabe, quando a minha qualidade do sono não é a quantidade, se eu estou em uma cama, e quem mora comigo já sabe, se chega um horário eu já não não levantei, eu que sou uma pessoa super ativa de manhã cedo, já tem alguma coisa estranha, quer dizer que eu não dormi legal. <chuckles>
Uhum. É. Uhum. Hum.